جميل. آآ طيب آآ كان طبعًا كل واحد فينا بيبقى فيه قدّامه مصدر إلهام أو قدوة بيحب يتّبعها عشان ي يعني لو أنت شايف إن في حد ناجح مثلًا آآ والدك، أي حد مثلًا شخص مشهور بتاع، بيبقى بالنسبة لك قدوة ومصدر إلهام، هل كان عندك مصدر إلهام للنجاح؟
هو أنا مصدر إلهامي طبعًا كان والدي في الأول وطبعًا ده ال ده ده ال أول حاجة قُدوة الواحد طبعًا بيبقى واخِدها من صُغره ك زي أي طفل، فأنا والدي بالنسبة لي مثال للشخص الصابر، إن هو بي بي بيواجه مشاكل كتيرة جدًا في حياته بيبدأ يحلّها، آآ مش بيستسلم، مش بيقول لأ، الدنيا صعبة أنا هابعد، أنا هابدأ أريّح لأ، هو بالنسبة له آآ إن أنا عندي مسؤولية فلازم أنفّذها، فأنا خدت منّه حتّة المسؤولية، إن أنا شخص مسؤول لازم أنجح عشان الأشخاص التانيين.
جميل، يعني موضوع المسؤولية ده على فكرة آه، موضوع المسؤولية ده فعلًا زي ما أنت بتقول يعني آآ بيفتح ما بيفتح كذا سِكّة، يعني اللي هو أنت تعتمد على نَفْسك وأنت إزاي تبقى قادر إن أنت تبقى زي ما بيقولوا راجل كده وتتحمل الصعاب وكده، فعلًا بي من يعني هو المفتاح السرّي للنجاح.
هو آه، المسؤولية طبعًا حاجة مُهمّة جدًا عند كل بني آدم، أنا بالنسبة لي الم المسؤولية هي حاجة ضرورية بتكون عند أ كل أي شخص في الدنيا لازم يكون عنده مسؤولية، المسؤولية هي اللي بتحركك إنّك ت تحقق أهدافك، مش مُجرّد إن أنا عندي شغف أو حماس حل لحاجة معيّنة فب أنا فأنا باعملها كده وخلاص من جانب الرفاهية ومن جانب إن أنا فاضي فباجرّب، لأ، دي مسؤولية إن أنت لازم تنجح في حاجة معيّنة، لازم تبدأ بعد كده تطوّر من نَفْسك، توصل لوظيفة معيّنة، ت تشتغل، ت تش تبني نَفْسك، بعد كده آآ بتستمر عليه في النجاحات تانية.